Est-ce qu'il y a un événement historique qui te, hem, te fait penser à un grand moment de bonheur?
Alors, heu, en vrai 2, mais un mais c'est les mêmes. Du coup c'est la France qui gagne la coupe du monde et ont gagné 2 fois du coup.
OK. OK, ouais.
Donc parce que moi je l'ai vu en 98.
OK.
Alors j'étais je 98-89? Heu, j'avais 9 ans du coup. Donc heu, le seul truc que je me souviens c'est que, heu, mon père et les amis de mon père, quand ils regardaient le match, à chaque fois que la France elle marquait un but, ils buvaient une bière, heu et que nous du coup on buvait un Ice Tea, tu vois? <chuckles> Donc heu
Une bière? Waouh! OK, OK une canette chacun, ah bah let's go, hein. <chuckles>
voilà j'aurais une canette donc heu, mais après non, je me s je me souviens du match et je l'ai revu il y a il y a quoi? Il y a 2-3 ans?
OK.
Heu, je parce que je sais pas avec des potes on s'est dit: «Vas-y on se regarde on se revoit la la coupe du monde 98 enfin, la en tout cas la finale».
Ouais.
Même en le re même en sachant ce qui se passe, en fait, pendant le match tu il y a des trucs que je me souvenais pas. En vrai l'équipe, elle jouait hyper bien et les mecs en face ils étaient complètement éclatés. <chuckles> Le Brésil ils étaient complètement éclatés.
D'accord OK ouais. <chuckles>
Je sais pas pourquoi ils étaient payés, enfin, c'était horrible. C'est la finale, elle était vraiment, heu, one-sided quoi, il y avait pas de il y avait pas d il y avait pas de match.
Ah c'est vrai que c'est fou en vrai, hein. S C c'est fou parce que norma enfin le Brésil il il tape là non maintenant non? Ou pas du tout?
Brésil, ils ont toujours tapé en fait.
Ouais, donc c'est bizarre que
Ap à part quand ils se font sortir chez eux 7-0 par, heu, l'Allemagne.
Oui, c'est vrai! J'avais oublié ça.
<chuckles> Ça aussi ça m'a c'était un grand moment de bonheur mais plus dans le sens où ça m'a fait mais m mais j'ai littéralement pleuré de rire en fait devant le match.
Ah c'est karma quoi là, vraiment, te faire laminer chez toi, c'est vrai que c'est terrible, hein.
C'est j je re heu, j'étais chez des potes on avait fait des paris sportifs et et en fait, moi j'avais parié que l'Allemagne allait gagner avec 2 buts d'écart, tu vois? Parce que quand tu quand tu voyais les matchs du Brésil, tu sentais que, oui, ils jouaient bien
Ouais. OK, ouais.
mais s il y avait des trucs qui allaient pas, tu vois? Thiago Silva en capitaine défenseur machin il allait pas, Neymar, heu, il était blessé, on sait pas machin. Il y a un truc qui allait pas. Je savais que l'Allemagne ils allaient ils allaient les taper mais combien? Je sais pas, je me disais: «Plus de 2 buts».
Pas autant quoi. <chuckles> OK, OK.
Waouh quand ils en prennent 7 quand ils prennent le 7e but, on était mais pliés de rire en fait. On fait: «Mais c'est pas possible de se faire éclater comme ça en fait. C'est grave en f de de là c'est une faute professionnelle concrètement».
<chuckles>
Et tu regardais le public non c'était pas orchestré parce que ça reste le Brésil. C'est une religion le foot, tu vois?
Peut être c'est orchestré, hein. <chuckles> Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Mais de là en prendre 7. À une coupe du monde en plus où tu es chez toi, parce qu'elle était au Brésil la coupe du monde. Ça fait mal, tu vois?
S ouais, c'est vrai que c'est fou.
Heu, qu'est-ce q
Ah, parce que 98 c'était chez, heu, c'était chez nous?
Ouais 98 c'était en France.
Ah, OK, OK, d'accord.
98 c'était en France, 2018 c'était en Russie. C'était à Sotchi, je crois?
Ouais.
Heu, quoi que non. Je je dis en Sotchi mais non, c'était en Russie mais je sais plus où c'était. Sotchi c'était les Jeux Olympiques.
Ah beh, j'ai pris la même, heu, la même logique en fait, heu
Hem Non mais c'est ça ché c'est les Jeux Olympiques à Sotchi. Je sais plus où c'était, heu, ç ça devait être Moscou la finale, je sais plus.
deux mille dix-huit? Heu
Je pense que c'est Moscou la finale. Ils ont pas dû abuser.
Oui sans doute.
C'était quoi? Croatie?
Ah c'est Croatie ouais.
Ouais, Croatie. Et la 2e finale qu'ils ont fait du coup avec la même équipe c'était, heu, Argentine il y a bah au der à la dernière coupe du monde. C'était il y a quoi? Il y a 2 ans, 3 ans?
Heu, je peux pas te dire.
Je sais plus quand c'était la dernière Coupe du monde.
Moi je suis que des coupes du monde quand on gagne en fait. <chuckles> Donc j'ai pas suivi depuis 98.
Bah, en vrai là, heu bah et et deux mille dix-huit on a gagné, ouais, voilà.
Ah 2018 plutôt. Pardon en 2018, ouais.
Mais heu, ouais, donc du coup tu as pas vu la finale de Ligue des Champions quoi?
Non, du tout. J'ai entendu je crois des gens, heu OK, OK.
Le le match était beau. Le match était vraiment beau. En fait il y a eu match pendant 60 minutes
OK, ouais.
où il y a 1-0.
Ouais.
Ou je crois qu'il y a 2-0 je sais plus. Jusqu'à la 60e, enfin, à partir du moment où ils mettent le 3e but en fait, tu vois que le, mmh c'était quoi? C'était Milan? Heu, je sais mince je heu, oh le trou de mémoire! La finale de Ligue des Champions.
Heu, on se demande qui était des <chuckles>
Attends c'était PSG contre? Ouais, l'Inter Milan c'est ça. En fait tu vois que, dès qu'ils mettent le 3e but
Ouais.
genre le le s Non c'est mais ouais non c'est ça c'est le 2e but. 1er but à la 12e. Ah non, 1er but à la 12e, 2e but à la 20e et en fait, jusqu'à la 63e il il il y a un match normal tu vois? Tu sais les 2 équipes se battent, heu, tout ce que tu veux. Puis soixan soixante-troisième il y a un 2e but. Les mecs ils ont, genre, perdu pied. Ils ont disparu dans le match. Ils ont arrêté de jouer. Ils ont fait: «3-0 c'est trop c'est trop à remonter en 30 minutes, on arrête de jouer».
OK, OK. Ah oui, d'accord, OK. Ah c'est le PSG qui a gagné, ah ouais, d'accord.
Et même, même Ouais, c'est le PSG qui a gagné. Ils ont gagné 5-0.
T c'est énorme mais je crois que le PSG ils se font se font basher, nan beaucoup, heu, comme quoi ils gagnent rien? Ou je sais pas, hein. OK OK.
Et l l'année dernière. L'année dernière, en fait, là, cette année, parce que moi pour le coup j'ai pas regardé de foot. J'ai commencé à regarder qu'il y a, heu, 2 mois donc j'ai vu les derniers matchs qu'ils ont faits.
OK. Ouais.
Mon Dieu qu'est-ce que ça joue bien en fait. C'est comme si le fait d'enlever Mbappé, qui voulait contrôler toute l'équipe, ça avait rendu l'équipe, heu, bonne au foot.
OK OK. Ah parce que Mbappé il a été muté, heu, à m
J'y sens un Il s'est il s'est barré au Real, ouais.
Barcel ouais Real ouais, OK. J'ai rien dit.
Il s'est barré au Real, ouais. Pour 0. <chuckles>
Ah ouais?
Ils auraient pu l ils auraient pu le vendre il y a 2 ans pour, heu, le Real était prêt à payer 100-130 je crois, millions. Les mecs ils voulaient absolument le garder, les Qataris voulaient absolument le garder. Mbappé il leur a dit: «Mais moi je re-signerai pas». Qataris ont dit: «On s'en on s'en fout tu finis ton contrat ici». Arrivé à la fin du contrat, bah, il a pas voulu re-signer. Il s'est barré pour gratos au au Réal et le PSG ils ont rien touché.
D'accord OK.
Mais d ah, ils s'en en gros ils s'en foutent de l'argent, hein, ils é ils en ont de l'argent, tu vois? Mais c'est en termes de de standing de l'équipe en fait, tu as littéralement ton le meilleur joueur du monde qui vient de se barrer gratos de son de ton club en fait enfin
Ouais c'est vrai que c'est un peu c'est un peu coup dur quoi.
c'est un peu coup dur. J'ai envie de dire: «Quand le mec il a envie de se barrer, laissez-le se barrer, vous prenez 120 000 000 et vous pouvez heu, parce que là l'équipe en fait en vrai si tu regardes les noms qu'il y a dans l'équipe
Ouais.
il y a des joueurs connus mais c'est pas non plus, heu, tu sais tu as pas de m de super stars dedans.
Heu.
Tu as pas de Messi, tu as pas de Neymar, tu as pas de Mbappé, heu, tu as pas de Lewandowski, heu, tu as pas de Ronaldo, il y a pas tout ça, tu vois?
Heu beh oui, heu beh oui.
C'est alors il y a Dembélé. Dembélé il est plutôt connu mais c'est pas une méga star.
Bah ouais, nan, il y avait il y avait d'autres mecs, heu, là il y en avait <chuckles> ils étaient il y avait quelqu'un d'autre là. <chuckles>
Hein? Hein? Non, non mais il y a plus personne. Mais par contre les joueurs qu'il y a, ils sont super bons. Dire qu'ils jouent ensemble tu sais, tu as vraiment l'im quand il y avait Mbappé, quand il y avait les autres joueurs encore tu avais vraiment l'impression de regarder des joueurs jouer.
D d'accord, OK. Ouais.
Dire que tu regardais Mbappé jouer tu regardais, heu, Zlatan jouer. Tu regardais pas une équipe. Là, tu regardes le PSG tu regardes une équipe en fait, qui joue ensemble, qui se fait des passes, qui aime jouer ensemble. Donc, heu, bon.
C'est vrai que c'est pas c'est vrai que, ouais, il y a il était un peu, hem il était un peu connu pour jouer perso c'est vrai. Enfin, même moi que qui connais pas le foot je sais que ouais. <chuckles> Un peu, ouais, je me ra un peu jouer perso, ouais c'est <chuckles>
Un peu, ouais. Un peu, ouais. <chuckles> Par exemple le le le 2e but de du PSG sur la finale
Un peu beaucoup quoi. Ouais.
c'est littéralement Vitinha, heu, je crois que s heu, attends je sais plus c'est Vitinha ou c'est Doué qui marque le but, je crois, le 2e.
Ouais.
Ouais c'est Désiré Doué qui marque le but. C'est li Vitinha, il est littéralement devant les cages. Il peut marquer sauf qu'il voit Désiré Doué qui est démarqué sur le côté
Ouais. Ouais.
il fait il fait, heu, feinte de frappe, il fait une passe du coup le gardien de l'autre côté, Désiré Doué peut marquer. Clairement c'est Mbappé qui a la balle, le mec il frappe comme un gros porc dans les cages. Et il raterait le but, parce que le gardien était sur lui.
OK, OK. Ah ouais, d'accord, ouais.
Là, tu vois le fait qu'ils aient joué ensemble ils ont ils ont juste marqué 1 but puis après ils en ont marqué un 2e, un 3e, un 4e tu vois? Donc heu, enfin un 5e donc
OK d'accord.
enfin je suis je suis désolé enfin, genre le le dernier qui a marqué
Ouais.
Senny Mayulu
Ouais.
c'est un gamin de 18 ans. Genre il il a fait il a fait rentrer en fin de match. Le match était tellement gagné qu'il a fait rentrer tous les remplaçants, donc il a fait tourner tout le monde. Il a fait rentrer un gamin de 18 ans le mec c'est son 1er match de Ligue des Champions, il marque 1 but. <chuckles>
OK, OK. Ouais. Bah let's go, hein.
C'est le meilleur de ce là, il s'en souviendra toute sa vie, tu vois?
<gasps> Wouah! Non mais attends, mais il a 16 ans surtout. Oh la vache! Il est il est tout petit, hein.
Donc heu C'est voilà, c'est là le le match ça m'a pour le coup ce match m'a bien fait sourire, tu vois?
Ah OK, OK. Ah c'est cool.
Pas pas parce que pas parce qu'ils ont gagné.
Ouais.
Parce que même s'ils avaient pas gagné, tu vois, je me souviendrai du du match, mais parce qu'en vrai ils ont super bien joué. Et ça fait plaisir de voir, tu sais tu avais vraiment l'impression de voir, heu, style ba un style Barcelone en vrai jouer. Ils jouaient super bien, ils gardaient bien la balle, ils faisaient bien des passes, ça jouait ensemble.
OK, OK.
C'est déjà tu avais un beau match de foot. Bon, après les mecs en fait ils ont arrêté de jouer à la 60e donc heu
C'est que ça aide un peu, ouais.
Bah, ouais, mais ils ont arrêté de jouer à la 60e parce que justement ils se sont fait éclater, hein.
Ouais, ouais.
C'est s'il y avait 0-0, ils auraient pas arrêté de jouer à la 60e, hein, c'est parce qu'il y a 3-0 qu'ils arrêtent de jouer, hein. Donc, heu
C'est le mec c'est 90 c'est ça?
Comment? Ouais 90 plus les arrêts de jeu, en fait, 90 et la plupart du temps, heu, l'arbitre il met entre 5 et 10 minutes d'arrêts de jeu. Là dis-toi 90 + 10 donc c'est à dire 90 +10 secondes, il a arrêté le match. <chuckles>
Le le le temps. 90? Ouais. Ouais. Ouais. OK, d'accord. Ah oui d'accord.
Enfin non, je veux dire tu as tu as 90 + 3 minutes d'arrêts de jeu
Ouais.
plus il en rajoute après, tu vois? Normalement tu mets 3 minutes d'arrêts de jeu, plus tu en rajoutes après. Là il a le match il a il s'est carrément arrêté à 90 + 3 + 10 secondes en fait.
Ouais. OK, OK.
C'est à dire que le match il il y avait 5-0. Le match était clairement fini. L'arbitre, il a dit: «C'est bon on arrête le massacre» quoi. C'est
Ah ouais, d'accord, OK. Il y a une limite pour le, heu, le temps additionnel pour les 90 après?
Non, ça peut être 90 + 90 si tu veux mais mais ça sert à rien en fait, heu, en fait c'est les arrêts de jeu. Donc quand il y a vraiment des gros problèmes sur un match
C'est vrai? C'est déjà arrivé? Ouais.
heu, je veux dire, il y a un il y a un grand blessé, enfin, il y a un mec qui se blesse, heu, il y a un gros problème, il y a la pelouse qui a envahi, machin
Ouais.
tu vas tu peux avoir, c'est déjà arrivé, moi j'ai déjà vu des matchs 90 + 15 par exemple.
OK, OK.
Où ils vont jouer 15 minutes, voire 16 minutes après. Je crois que ça doit être le max que j'ai vu, 15-16 minutes.
Ouais ça va encore ça. Enfin, ça va encore, on parle de 90 minutes de sport quand même, hein, c'est c'est vrai que c'est
Ouais, mais c'est à dire que s'il y a 0-0 ou s'il y a mat il y a match nul tu vois? C'est une finale, tu es obligé de, heu, f tu es obligé d'avoir un gagnant à la fin, c'est à dire que tu fais 90 + 16 minutes plus après prolongations. Donc double prolongations de 15 minutes. Ça commence à devenir long le match, hein.
Et mais clairement, hein.
Les joueurs heu, sont pas faits pour jouer 3 heures, hein, au bout d'un moment donc, heu
Ouais, c'est sûr. Sûr c'est sûr.
donc voilà ça moi ce truc m'a fait plaisir. Est ce que tu as un événement toi historique qui t'a fait plaisir, heu
La vache. Heu, un événement historique qui m'a fait plaisir, bah en somme, heu, c'est vrai que j'étais en vrai que j'étais j'étais quand même content pour la coupe du monde, en vrai, là, 2018 pour le coup, heu, quand, heu, j'ai p
La tu l'as tu l'as regardée où d'ailleurs?
Heu, je la regardais un peu de je la regardais chez moi en fait avec de enfin c'était confinement forcément c'était un peu
D'accord OK.
Attends, confinement, non je dis des bêtises attends. Non il y avait pas confinement pourquoi est-ce que je pourquoi je parle de ça?
Non il y avait pas confinement en 2018. Non, non il y avait pas confinement.
Bah non, non clairement pas. Non c'était bah oui c'est ouais oui, je suis bête.
C'est deux mille dix-neuf. C'est fin deux mille dix-neuf le confinement.
Je sais pas pourquoi j'ai parce que j'étais, heu, j'étais parti, heu, je me souviens qu'on était partis avec mon frère, mon père, heu, faire, heu, f <laughs> et et on sait jamais, hein.
Le mec s'est auto confiné, tu sais, en deux mille dix-huit. <laughs> Tout seul! Il se prépare tu sais, il se prépare pour 2019, il le savait déjà!
Oh, on sait jamais moi je prev pareil depuis 98 moi je te le dis. <laughs> Hem, t en fait c je j'avais, heu, confondu parce qu'il y a un moment, j'avais été avec mon père, heu, faire les courses et c'était la finale, c'était, heu, c'était France et et Belgique je m'en souviens et heu, ouais et c'était lu
Et donc heu Ah la 1/2, ouais. La la 1/2 finale du seum.
Ah ouais, mais dans les rues, c'était un truc de f mais vraiment c'est moi c'est un truc de malade, hein. Je m'en souviens, heu, quand, heu, je vais aussi faire des des courses avec, heu, c'était avec ma soeur je crois, heu, elle dit: «Bon, bah, c'est mort pour ce soir je pense que si jamais la la France elle gagne, heu, je sais pas comment je vais faire pour rentrer» heu, ouais, tu vois c'est ça, c'est assez fou pour le coup. C'est heu <chuckles>
Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est c cette 1/2 finale je m'en souviens tellement! J je la regardais en vocal avec, heu, une amie qui a enfin qui est elle habite en Suisse mais elle est Belge.
Ouais.
Elle suit même pas le foot, hein, mais même elle, même elle, elle avait le seum. C'est-à-dire que le seum de cette 1/2 si de cette 1/2 finale, il est pour tous les Belges même ceux qui suivaient pas le foot à l'époque tu vois? C'est grave. <laughs>
Ouais, ouais. Bah bien sûr. Ouais. Ah bah, oui, mais c'est ton pays, hein. C'est ton pays c'est normal, hein.
Non mais c'est méga grave de même pas suivre le foot, de regar bon, elle connaît le foot tu vois, mais de regarder le match, d'avoir le seum alors que tu n'en as rien à faire, tu vois? Tu sais elle me disait: «J'en ai rien à faire qu'ils perdent» mais quand même après match elle me disait: «Mais c'est pas normal qu'ils aient gagné la France.». <laughs>
<chuckles> Ah ouais, ouais.
Enfin pitié.
Ouais, bah, ça en même temps après France, heu, France Belgique, heu, c'est petites chamailleries quoi.
Non mais le franc mais et mais tu sais que m même maintenant tu d tu parles au gardien belge de ce match, à Thibault Courtois de ce match, le mec a toujours le seum. Bro ça fait plus de 8 ans. <laughs> Ça ça fait 8 ans.
Ouais. Ouais. Ah oui, c'est fou. <laughs> Oh la vache c'est vrai. C'est vrai, la vache. Heu, du coup la prochaine elle est quand? C'est tous les
Bah ça doit être cette année, puisque ça fait 8 ans.
Mais c'est où? F temps.
Heu, attends, coupe du monde 2026, il y en a 1?
Heu, ouais. Lieu, Canada, États-Unis, Mexique, du 11 juin
Bah, attends, heu, elle a commencé?
Non c'est 2026.
Ah oui, on est en 2025. Ah oui. Non, j je sais pas pourquoi je me dis qu'on est en 2026. Oui non c'est l'année prochaine, heu, Amérique du Nord, enfin Amé Canada, Mexique, États-Unis. Oui parce que main maintenant elles font elles sont comme ça les coupes du monde. Elles sont plus que dans un seul pays.
Ouais. OK, OK.
La prochaine coupe du monde qu'il y aura en Europe ça sera en ça sera France, Espagne, heu, Allemagne je crois, un truc comme ça.
Elles sont plus qu'ens Ah d'accord. Ouais c'est cool du coup. C'est sympa ça.
Ouais. Bah, ça permet qu'au moins tu pour tu fais profiter, heu, parce qu'en tant que supporter de toute façon, tu sais il y a il y a pas beaucoup de mecs qui va aller voir tous les matchs de son pays, tu vois?
Heu, ouais, bah, non, tu vas voir la finale, 1/2 finale, ou 1/4 de finale mais heu
Donc, heu, c'est ça. Là en tant que supporter ça permet aux supporters de tous les pays de profiter des matchs donc, heu, c'est plutôt cool. Je j'aime bien le concept. Parce concrètement tu sais, si tu fais une finale de Coupe du monde aux États-Unis, heu, bon, voilà, heu, mecs ils jouent pas au foot, hein, donc heu
Ça que c'est pas mal, ouais. Ouais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon ça sera au Mexique alors je pense. <chuckles>